Actually, hindi ko siya bet. Ano kasi ako, ah, in introvert ako. So, siyempre 'pag gasi pagka kasi yung mga ganiyan, alam mo yung ano, ang dami-dami mong kakausapin, makiki-deal ka sa location, sa mga event organizer. So, parang ano, masyado siyang, ah, maligalig <laughs> alam mo yun. Ah, hindi.
Bakit? Ah, okey, mm, mm. Oo. Oh, naiintindihan ko yan. Oo. Mm, pero kung halimbawa ano, kagaya ng 'di ba sa'yo online, kaya mo rin ba yun, yung halimbawa yung pagbebenta online? Pero hindi kahit hindi live selling. Halimbawa yung online lang na, ah, meron kang site na puwedeng bumili yung mga costumer mo?
Hmm. Ah, well kung magtitinda ako online, okey lang yung pa-post-post pero 'pag yung magla-live selling siyempre ayoko din. Alam mo yun, ah, actually yung pagbebenta yan online nagawa ko naman na nung pandemic. Ah, actually naging effective naman sa'kin at hindi ko nga ano eh, hindi ko inexpect na makakabenta ako. Pero yun nakabenta naman ako, um, in in fairness naman marami akong nabenta during the pandemic dahil lang dun sa mga ganun, libangan na yun.
Mm, hmm, okey. Oo, oo, naintindihan ko yun, mm. Hmm, oo. Mm, oo. Ay. Oo. Oh, 'di ba, ang ganda pala, ang laki ang laki ng tulong. So, ibig sabihin yang mga libangan puwede siyang ano, puwedeng pagmulan ng business talaga, 'no? Oo.
Mm. Oo naman. Ah, oo. Kaya nga sabi ko, kung hahanap kayo ng libangan, ah, dapat, ah, kung saan ka passionate. Tapos siguro magandang pumili ka ng libangan na alam mo yung magiging productive in the end.
Mm. Mm, mm, mm.
Eh ano eh, baka mamaya puwede mo pala siyang ibenta or gawing negosyo, eh di nagkapera ka pa, oh 'di ba?
Mm, tama. Oo, oo. Kaya sabi nga nila 'di ba, yung mga libangan daw merong libangan na puwede kang magpa, ah, ah, puwede kang pumili ng libangan na magpapasaya sa'yo o kaya libangan na puwede kang kumita ng pera. Pero kung sa tingin mo puwede bang pagsamahin yun sa isang pagkakataon, masaya ka na kumikita ka pa?
Oo, tama.